Dis-moi, je voulais te parler d'un sujet, d'une problématique en fait, heu, qui m'arrive beaucoup quand je voyage. Heu, voilà souvent, c'est des vacances heu, hem, voilà, c'est c'est principalement quand je prends l'avion, par exemple et quand j'ai pas de moyens de de locomotion qui est enfin, la voiture, heu heu, directement. Heu, pour te donner un titre d'exemple, heu, récemment, j'étais parti voilà, heu heu, voilà, dans un pays, heu heu, lointain et dans un autre continent et puis, heu, voilà, je suis parti en avion j'avais pas forcément de de voiture, heu heu, sur place j'ai j'ai eu des difficultés justement. Et en fait je voulais visiter plusieurs endroits et heu et en fait, j'étais vraiment, heu, j'avais vraiment des restrictions par rapport à la, hem, justement la voiture. Bon, j'ai j'ai eu de la chance d'avoir, heu, aussi, heu, de la famille sur place, heu heu, ça a été aussi quelque chose d'utile pour, heu, bah, pour se rendre à différents endroits, mais c'est sûr que, ah, forcément quand j'ai planifié les vacances et que j'ai déjà ciblé on va dire, heu, telle ou telle activité à faire, heu, tel heu, endroit à visiter, heu, voilà tel, heu c'est c'est sûr que bah, sans voiture, heu et sans moyens de locomotion justement c'est, bah, c'est sûr que c'est c'est c'est compliqué de de pouvoir, heu heu, ré bah, de réussir à à à mener à bien en fait, bah, déjà respecter les horaires et puis déjà, heu, profiter pleinement des des vacances.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. OK. Mmh. Ouais. Ouais, non mais c'est, heu, c'est c'est parfaitement entendable hein, tu te poses ce genre de questions, heu, quand on voyage. Moi généralement enfin comme tu l'as dit d'ailleurs, heu, c'était c'était pour des vacances donc tu vas, heu heu, tu tu y vas pour passer un bon moment et pas forcément pour, heu heu, réfléchir à des, heu, à des questionnements un peu trop, heu heu, du du quotidien, heu, comme le le fait, heu, le le le fait de de d'avoir besoin d'une voiture. Or, heu, ben c'est c'est c'est indispensable et ça tu, heu heu, tu tu l'as découvert, heu, un peu, heu, un peu sur, heu, sur le tard. Hem, quand quand tu avais, heu, hem, lancé ton projet de de de voyage, hem, donc tu tu voyageais seul à ce moment-là? Où tu étais, heu, en famille ou avec ta copine, heu
Non, j'étais parti tout seul et voilà c'est c'était un peu des voyages, heu heu, voilà qui me tenaient à coeur parce que justement j'allais rencontrer de bah, de la famille sur place et des amis aussi donc heu heu, voilà, j'étais un peu plus libre dans les mouvements et et dans aussi, heu heu, un peu c'est cette facilité justement de de pouvoir faire, heu, un peu tout ce que je veux. Heu, c'est sûr que bah, forcément, si tu es si j'étais parti avec, heu, bah, ma famille, c'était un peu plus compliqué, heu, voilà de de trouver du temps, heu, même si voilà, on est en vacances, mais y j'aurais eu peut-être des certaines limites. Même si là, voilà, c'est ça m'a permis de justement de de pouvoir profiter, heu, des vacances et pouvoir voilà, faire des choses que que j'ai pas l'habitude de faire le restant de l'année, mais surtout, voilà, heu heu, cocher, heu, voilà, des des des des des petites activités à faire mais c'est sûr que bah, forcément quand c'est quand c'est des quand c'est des endroits qui se trouvent à à plus de 6 heures, heu, 5 heures, 6 heures de voiture où, heu, voilà, parce que le pays était très grand et et quand c'est quelque chose voilà qui qui est, heu, bah qui même je je je j'ai dit 5-6 heures de voiture, mais ça peut être aussi, heu, quelque chose qui qui se trouve à 20 minutes, en fait, le problème est le même, heu, quand quand comme j'ai pas de voiture, heu, bah, derrière c'est un peu plus compliqué, heu, j'ai essayé de trouver ouais, des des moyens, heu, bah, justement pour, heu heu, tout ce qui est taxi, heu, un peu des dépannages aussi de la part des des de la famille mais c'est c'était pas, heu, quelque chose que ch j'avais envisagé. En fait, heu heu, j'avais pas forcément j'y avais pas forcement réfléchi avant et puis, heu, bah, forcément j'ai pris conscience de la difficulté, heu, lors de mes vacances.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Absolument. Ouais, non je je j'entends hein, heu, et hem, au au moins tu tu tu as pu ben, voilà te, heu, te te déplacer via, heu, via via des moyens de locomotion un peu, heu, un peu annexes. Heu, les les les taxis dans ce pays c'est quelque chose de très répandu ou ça reste un peu, heu, un peu aléatoire?
Bah, c'est répandu mais, heu, f ça je dirais plus que c'est la disponibilité, heu, immédiate qui est un peu compliquée, c'est sûr que quand on a notre propre voiture bah, on peut se déplacer quand on veut, comme on veut, que l'on veut. Le taxi, c'est voilà, c'est ça peut être possible, mais c'est pas quelque chose, heu heu, surtout, voilà, à à à à à hem à à envisager, heu, surtout, voilà, quand on est heu, on sait pas forcément à quelle heure on va on va revenir, heu, l'aller, voilà, heu, c'est c'est quelque chose de facile mais c'est le retour le plus compliqué donc forcément quand on a la voiture, heu, bah, il y a il y a une forme de sécurité de et de voilà, j'ai essayé vraiment de de voir s'il y avait des moyens de location de voiture mais c'était compliqué, heu heu, justement, heu, heu, de enfin, heu, de tout ce qui est budget aussi, heu, à se à à respecter donc, heu, il y avait vraiment beaucoup de restrictions et des difficultés par rapport à ça pour se déplacer.
C'est sûr, ouais. Ouais. Ouais ce s D'accord. OK. Ouais effectivement et ce heu, fi finalement toi tu avais vraiment besoin d'un, heu, de de de liberté dans tes, heu, dans tes mouvements, heu, enfin, voilà tu tu tu allais rencontrer des gens, mais surtout tu voulais découvrir des lieux, heu, donc, heu, le le le fait de pouvoir, heu, te déplacer comme tu le souhaitais, c'est quelque chose, heu heu, c'est c'est c'est quelque chose qui s'entend. Heu, et heu, bon tu tu m'as, hem, un peu coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais te poser la question, heu, par rapport, heu, au, heu, au moyen de location de de véhicules, mais tu me disais que c'était, heu heu, pas faisable. Alors, pas faisable parce que culturellement il y en a pas forcément dans ce enfin, sur ton lieu de de de de vacances ou est-ce que c'est parce que, enfin, clairement, le le ça dépassait, heu, ton budget puisque tu ne l'avais pas forcément anticipé?
Bah c'est un peu des 2 je vais dire, heu, déjà parce que voilà, heu, comme tu l'as dit, heu heu, le le le le, enfin, il y a f b un budget, heu, déjà à respecter et puis, heu, forcément je me suis rapproché de quelques agences et voilà c'était c'était juste, heu, enfin, pas possible par rapport au prix aussi, heu, elles se sont dit que voilà, heu, forcément peut-être le fait de que je sois un un touriste, voilà, il y a il y a il y a souvent ce ce ce problème-là qui se pose aussi, heu heu, quand ouais, heu, c'est pas pa c'est pas pareil, heu, j'ai l'impression voilà, que c'est pas les mêmes prix pour les locaux que pour, heu, que pour les personnes qui viennent de l'étranger, et puis aussi, heu ouais, et puis aussi, heu, ce ce problème de de disponibilité aussi, heu, bah, des véhicules, heu, enfin, même, heu, de de de se mettre d'accord sur, heu, sur les jours, heu, parfois, voilà ça, mmh, c'est quelque chose en fait qui qui, heu, bah, qui qui met pas tout le monde, heu, d'accord, heu, voilà le nombre dje de jours que, heu, que je veux n'est pas souvent le nombre de jours que que l'agence, heu heu, a en tête, donc forcément, bah il y a voilà, donc forcement on part déjà sur de de mauvaises bases, et puis voilà, c'est c'est aussi, voilà la la rareté aussi de ça, heu heu, souvent, voilà, c'est c'est complet ou alors, heu, ça a des dates, voilà, comme comme je te le dis, vraiment, qui ne me permettent pas de de profiter pleinement de, bah, de choses qui sont déjà aussi, heu, prévues, heu, à des dates, heu, bien bien définies. Et puis derrière, voilà, heu, hem, je c'est c'est c'est une difficulté supplémentaire.
Mmh mh. Ouais, malheureusement oui, ouais. Ouais! Bah, c'est le jeu malheureusement. D'accord. Ah, de dispo? Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Et, hem, la la la la l'option, heu, tu tu en parlais, hein, voilà, de d'emprunter, heu, un véhicule à un membre de la famille, alors j'imagine que, justement, tu as exactement la même problématique, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas la prendre sur, heu heu, voilà, sur un certain nombre de de de de journées, c'est c'était c'était assez restreint, heu, mais, hem, heu, en tout cas, dans dans cette perspective, en tout cas, d'emprunter, heu, est-ce que, heu, certains membres de ta famille ou, heu, ou de tes amis, en fait, heu, auraient pu, heu, enfin voilà, si, heu, la la voiture de la vieille tante, par exemple, restait au garage tout le temps, heu, enfin, voilà, te proposer de la prendre moyennant peut-être, heu heu, un une contrepartie, évidemment, mais, heu, est-ce que c'est c'est quelque chose qui aurait pu, heu, s'envisager?
Bah, j'ai essayé, vu que c'était des vacances assez longues, heu, de de justement, de de demander, justement, l'aide de la famille et des amis, heu, j'ai été dépanné par rapport à cela, mais ça a pas duré et puis c'est pas quelque chose que je j'aime j'aime le plus, c'est-à-dire, heu, le fait de de devoir, en fait, heu, solliciter, heu, la voiture de, bah, de quelqu'un, heu, alors que force peut-être que voilà, heu, heu, certains membres de la famille proche en ont besoin, heu. C'est plus, en fait, le le fait de de se dire que, bah, finalement, heu, bah, je suis un je suis en train d'utiliser un objet, heu heu, enfin, une hem, donc, en l'occurrence, là, la voiture qui qui est aussi, heu heu, fortement demandée par d'autres personnes, donc, heu, ça me met dans une si une position inconfortable et voilà, c'est je l'ai je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, heu, il y a un ami aussi qui m'a qui m'a, heu, bah, qui m'a passé sa voiture, justement, et heu, moyennant finances aussi, derrière. Mais, heu, mais ça a pas duré, heu, parce que voilà, i i i il l'utilise aussi pour travailler avec, et et et forcément, heu, bah, j'ai pas envie de, voilà, de de d'empiéter, justement, sur son son travail et mais c'est sûr que c'est vraiment compliqué de trouver le le juste équilibre.
Évidemment, ouais. Ouais. Mmh. Bien sûr. Ouais c'est, heu, c'est c'est c'est naturel, mais heu heu, dans dans dans ce cas, oui, tu as tu as tu as dû bricoler, finalement, tout, heu, tout au long de de ton voyage. En plus, tu me disais que c'était, heu, c'était une grosse période, heu, c'était, heu, c'é c'était un pays qui était qui était grand donc, heu heu, enfin, tu as tu as réussi, heu, quelque part quand même à faire, heu, quelques-uns des spots que tu avais, heu, prévus? Heu, de, heu heu, de ouais. Donc heu et et demain si si c'était à refaire, heu, est-ce que tu irais, heu, enfin, voilà, heu, de de de manière un peu plus, heu heu, préparée ou est-ce que, heu, tu tu, heu, tu resterais du coup sur, heu heu, sur un voyage un peu à la cool, heu, comme comme tu as pu le faire précédemment?
Oui. Oui. Non, j'essaierai vraiment de prendre mes dispositions quand même parce que, même si, voilà, ça c'était aussi sympa de le vivre, heu, de cette manière mais je pense que c'est c'est juste, heu, indispensable, hein, la voiture. Surtout dans un pays qui est grand et et voilà, heu, où on peut vraiment, heu heu, bah, se déplacer pendant de longues heures, heu, sur la route pour aller d'une ville à l'autre ou heu ou heu, voilà, pour aller visiter des endroits donc c'est vraiment indispensable et le fait de voilà, j'ai j'ai comme tu l'as dit aussi, heu, j'ai j'ai essayé de faire quelques spots, heu et notamment le train aussi qui était accessible donc, heu, m c'était q quelque chose aussi que je pouvais, heu, par laquelle je pouvais, heu heu, passer même si, voilà, c'est c'est sûr que, bah, forcément, hem, on va dire que tout est plus long, en fait, quand on n'a pas la voiture, heu, tout devient plus long, heu, le temps d'attendre, justement, pour attendre le train ou le bus aussi, heu, il y avait le beaucoup de bus. Bah, c'est c'est des délais d'attente qui dépassent, justement, heu heu, l'organisation que je me suis fait de au départ et et finalement, ça ça joue aussi sur la fatigue derrière, heu heu, déjà, heu, faire de longues heures de trajet, heu, c'est déjà fatigant alors, en plus de ça, heu heu, réfléchir, justement, sur t la logistique au retour, heu, essayer de pas rater le train, de prendre le bon train, le bon bus, heu, pour, heu, justement, heu, faire face, justement, à tout tout toute la nuit, en fait, qui peut être aussi, heu heu, un inconnu, justement, dans un pays étranger, ça peut être très, très compliqué, justement, hein.
Ouais. Ouais, d'autres spots, ouais, un autre. Mmh. Évidemment, bien sûr. Ouais. Ou heu, ou alors ça peut être une, heu, une manière peut-être de de le de faire ralentir le temps. Heu, c'est vrai que tout ce que tu cites aujourd'hui, c'est peut-être des problèmes aussi du du quotidien que, heu et que tu as ramenés, heu, heu, dans dans sur sur ton lieu de de de vacances et, heu, heu, ça ça peut être un choix, hein, finalement, aussi de d'y d'y aller, heu, sans préparation logistique, heu, extrême et et vraiment de profiter, justement, bah, de la lenteur de certains, heu, de certains trajets pour regarder les, heu, les les éléments et cetera. Donc heu, à toi de voir, heu, comment est-ce que tu vas aborder tes prochaines vacances.
En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils, ça c'était un plaisir de parler avec avec toi, merci pour ça.